Ya şöyle söyleyeyim, ya ben de ya, sonuçta be öyle bir çağda doğan biriyim ki; şöyle, hem böyle analog çağı da gördüm hem böyle ah teknolojik çağı da yakaladım yani öyle garip bir, eee, dönemde doğan bir çocuğum. O yüzden şöyle, mesela ben de o, hani, ilkokul dönemlerinde bizim de sadece kara tahtaydı ve gayet de okay'di bizim için yani her şey ye yazma, şekillendirme, şey yapma, işte, böyle el yazısı, ne kadar kıymetli bir şey el yazısı ve böyle, eee, ben teknolojiyle bile el yazımın falan bozulduğunu fark ediyorum. Bu da ayrı bir olay.
Evet. Hıh. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. A ay tabii kullanmaya kullanmaya o da bir kas sonuçta yani hani. E en son ne zaman elimde bir şey yazdım hatırlamıyorum ben de çünkü hiç gerek olmuyor.
Gerçekten öyle. Evet. Evet, ama işte şöyle bir şey var. Ya, zamanın getirdikleri gibi bir gerçek de var. Çünkü, eee, o zamanın ya eskiden mesela öğretmen liseleri vardı. Ya düşünebiliyor musun? Bir insanı eğitmek için öğretmen lisesinden ya, liseden mezun olmak yeterli oluyordu. Şu an üniversite mezunu bile yeterli bir eğitmen olamıyor. O statüde bile değil mesela. Eee
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii, tabii, tabii. Üstüne bir master yapman gerekiyor, bir şey yapman gerekiyor değil mi çoğunlukla?
Evet, kesinlikle. O yüzden, ya şimdi maalesef şöyle bir gerçek var ki ya, bu çocuklar da bu çağın getirdiklerini yakalamak zorunda. Ya, bence, eee, bunu da, iii, okuldan e elde etmeleri bence çok kıymetli bir şey. Ya, çünkü artık günümüzde teknolojiyle bir anda iç ti iç içli dışlı olduk ve, eee, bu teknolojiyi insanların çoğu nasıl kullanacağını bilmiyor.
Evet. Evet, doğru. Hımm. Yani evet. Eee, tabii yani, hani, özellikle yani bizim nesil o kadar değil ama ben anne babamızın neslinin bu konuda çok çok zorlandıklarını görüyorum ve yani, hani, ya mesela, işte, bu b son zamanlarda, ımm, <clicks tongue> internet bankacılığı dolandırmaları bilmem neleri oluyor ya, bence bunun sebeplerinden bir tanesi bu yani. Çünkü, hani, teknoloji okuryazarlığı o kadar az ki o o nesilde yapacak bir şey yok ama yani ya, şu da acayip geliyor bana da bir yandan bu arada, hani, teknolojiye kesinlikle karşı değilim. Ben böyle, hani şey, bir anne değil yani öyle bir aile değiliz daha doğrusu hani. Çocuk, işte, b tableti de var. Hani, evde zaman zaman onunla da vakit geçiriyor. Ya, kesinlikle, hani, ekransız büyüttüm diyemem. Ekranla büyüdü bu çocuk ama, hani, okulda da artık ya benim beklentim okuldan en azından biraz da öğretmenin ders anlatması veya yönlendirmesi. Yani, eee, okulda da bu kadar sürekli teknolojiyle iletişim hâlinde ya da teknoloji üzerinden bir şeyler öğrenince benim kafamda böyle bir soru işareti oluştu yani bu kadarına gerek var mı acaba diye.
Hı hı. Evet. Evet, evet. Maalesef. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Hıh. Hı hı. Evet. Hı hı.

Ya, işte, şöyle bir şey de var. Mesela ben, eee, açıkçası okulun tablet vermesi, benim için güzel bir seçenek. Çünkü hani, bence hoş bir, eee, örnek. Çünkü mesela yakın zamanda, ben de masterıma başladığımda, kendime tablet aldım. Çünkü, eee, Türkiye'den taşındım. Eee, tamam; Türkiye'de kendi evim vardı, ailemin evi vardı ve eee, sınırsız bir şekilde defter, kitap kaynağımı depolayabileceğim alanım vardı. Ama ben, eee, benim masterım bittikten sonra, buradan dönerken, onları atamam. Ben, çünkü eğitime, notlarıma çok kıymet veren bir insanım ve o yüzden tablet almayı tercih ettim. Çünkü sınırsız bir kaynak; yani taşıyacağım belki de yarım kilo bile olmayan bir materyalle eee
Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Hangi birini götürebilirsin? Tabii. Hı hı. Doğru, haklısın. Ay, seni o kadar iyi anlıyorum ki ya. Yani, b biz de mesela, buraya göçerken ya, ben n neredeyse bütün kitaplarımı a ailemin evinde bıraktım. Çünkü öyle kitap, defter, bunlar çok ağır şeyler. Yani, taşınması çok imkansız gerçekten. Aslında, değil mi, bir açıdan çok kolaylaştırmıştır senin için.
Evet. Hı hı. Evet. Evet ya. <chuckles> Maalesef. Hı. Ya öyle olduğu için Hı hı. Kesinlikle, öyle ve yani; eee, artık şey de yok yok oluyor yani, ormanlarımız yok oluyor, şey yok oluyor. Yani, ya, kağıt da çok kıymetli bir şey hâline geliyor. O yüzden belirli bir noktada gerçekten, hani, eğitime teknolojinin dâhil olması gerekiyor ama mesele buna sınırlandırılmalar getirilmesi gerekiyor. Çünkü Hı hı.
Tabii. Tabii. Tab Hı hı. Yani, evet, benim kafamı karıştıran: kusura bakma, sözünü kesiyorum ama yani, burada beni en çok takılmamı sağlayan, bu işte aslında teknolojiyle hani, teknolojiyle pek çok şey daha kolay tamam mı? Hani, çocuğun aslında bunlar şey yapıyorlar şimdi; işte harfleri üzerinden geçerek, eee, yapıyorlar. İşte, A, B, C, işte kendi eliyle çizmektense oraya çizilmiş, onun üzerinden geçiyor. Ama bunu tabletten yaptıkları için, çocuk silmeye bile gerek duymuyor, yani. Hani, hayatımızda çok ilginç bir şekilde, silgi diye bir şey kalmadı. Çünkü, yani, hani ama düşünsene, dediğin gibi yani, hani, nasıl işte, emm, kağıt önemli bir şey, emm, bir malzeme; aslında silgi o da plastik yani, bir yerde. Plastik değil ama lastik yani. Hani şimdi bundan da şey, buna da para harcamıyorsun aslında bir yerde. Pek çok şeyi bir tabletle, bir kulaklıkla çözmüş gibi oluyorsun yani.
Yo, estağfurullah. Hıı Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet, ya. Hı hı. Evet. Tabii ki. Hı hı. Tabii ki de, evet.